Exato, e até ligação mesmo, né, ligação de voz eu acho que tem se perdido um pouquinho e eu acho que é super importante, né, porque eu acho que as pessoas assim principalmente essas novas gerações igual você falou, uma das questões é isso, né, de mandar mensagem, mandar, né, escrever ali uma mensagem bem rapidinha e não tem mais isso, né, de fazer ligação pra as pessoas, é muito raro, né.
Uhum. Não, super raro e assim eu faço com alguns amigos, também quando eu faço a gente fica às vezes 6 horas no telefone porque não paga, né, o WhatsApp então passa tipo o dia inteiro juntos.
Uhum. É verdade. Sim, e acumula, né, os assuntos. <chuckles>
E acumula os assuntos, exatamente. Mas assim, a minha mãe falou uma coisa pra mim essa semana que eu fiquei meio chocada, ela falou assim: "Eu tenho 2 sobrinhos, o Miguel e o Davi. E a última vez que eu os vi foi 2 anos atrás e eles têm 5 anos, ou seja, eles eram bebês, né". E aí a minha mãe falou: "Olha o Davi falou que não lembra mais de você", <laughs> eu comecei a rir, mas eu comecei a rir, porque eu pensei poxa, quando esse menino nasceu eu já não morava lá.
Hum. Uhum. Ah, uhum. Nossa! Ah imagina, a sensação, uhum. <laughs> Hã. Pois é.
Entendeu? Eu não participei da vida dele tão ativamente então eu sou meio que a tia de longe, eu mando presente, eu fa eu faço às vezes video chamada com eles tal, mas assim não com a frequência que eu acho que eu deveria ou que é esperada de mim sabe.
Uhum. Está. Uhum.